Não, você tá super certa, sim, eu reconheço, assim, você fala tô reconhecendo, basicamente, as coisas que têm me afetado e aí isso ajuda muito escutar. E aí, tem um lado também, que eu sempre estou na defensiva, assim, de forma desnecessária, porque, por exemplo, assim, eh, eles me acham o máximo, por exemplo, meus amigos, é. Ele: "Ah, tu conseguiu estudar fora do país, estudar na França, conseguiu o diploma, trabalha como engenheiro." E aí aí quando eles perguntam assim: "E aí, co eh, coe coe que você está pensando, vai ficar lá por muito tempo? Tu tem carro lá?". Aí, quando eles perguntam essas coisas, "ah, tem carro lá", essas coisas, aí me pega, aí, foi que eu fico na defensiva, né. Porque eu falo assim É, o gatilho vem aí, também. Principalmente, assim, quando eu posto alguma coisa, e aí alguém comenta e vai perguntar da minha vida, aí bate um gatilho, porque eu vou e falo assim: "Não, como é que eu vou comprar isso se eu só tenho 2 anos de trabalho? Não é que nem tu que já tem uns 4, 5. Lembra que eu fiquei 2 anos aqui só estudando?". Mas assim, ele não estava nem aí <chuckles> para isso, ele não queria, tipo Ele não estava me culpando não.
Aham. Sim. O quê? Como assim? É mesmo? Tá vendo. Aham. Olha só. Hã. Ah. Aí o gatilho. Ah, tá. Ele não tá, tipo, não é um cutucando, assim, né?
Exatamente. Eu reconheço que não é cutucar, mas eu não tô conseguindo sair dessa defensiva, sabe.
Tá. E isso te incomoda, também, porque você percebe depo
Essa esse lance do di eh, esse lan Hum. Percebo, percebo. Ultimamente, eu percebi muito, assim. Tenho me segurado, mas tem sido difícil.
Uhum.

Muito fato isso aí que você falou agora, porque, por exemplo, eu só descobri isso da da da casa que o pai pagou metade, porque eu fui no Brasil, fui na casa dele, e aí a ge eles fizeram um jantar. Aí eles estavam contando alguns problemas que eles tiveram, na época do casamento mesmo, ele chegou a falar assim, ao "Cara, é porque Deus gosta muito de quem casa, porque a gente já teve dia de ficar com a conta zerada, e do nada aparecer algum parente e depositar, assim, R$ 5.000,00 para gente, para ajudar no casamento, sem nem saber que a gente estava precisando". Aí eu fiquei, assim, pensando, falei: "Realmente". <laughs> Essa rede de apoio aí, meu amigo, ajuda demais mesmo, porque eu não me vejo ah, se eu precisasse, assim, principalmente para mim, para minha mulher que está aqui fora do país, a moeda totalmente muito mais valorizada, né, se eu fosse precisar para alguém de me ajudar, para mandar dinheiro para aqui, eu não teria. Então é que nem você falou, é tipo, eu concordo, é só porque é tem alguns momentos, e talvez você está muito certa, assim, desse dezembro agora, que é um tempo que o pessoal posta muito. O pessoal já começa a entrar de férias, então acho que eu acho que problemas é isso mesmo da de ficar olhando, de ficar ali, eh, batendo isso, se comparando e talvez essa solução de silenciar um pouco
Hã. Que. Então. Eita. Aham. Nossa, que parente bom, né. <laughs> <laughs> Nossa. É diferente. É. É. É. É. Se comparando. E é natural, às vezes você faz no seu subconsciente, você fala assim: "Não, eu vou olhar, mas não vai acontecer nada". No fundo você vai.
É. É verdade, <chuckles> você está super certa com relação a isso. É porque é difícil, né, às vezes, eh, como a gente conviveu desde novo sim, exatamente. E assim, a gente conviveu desde novo, sabe, eh, então meio que "espera-se", entre aspas, que todo mundo esteja um progresso um pouco parecido, não sei, talvez seja uma uma visão romantizada minha, mas
É difícil, você quer olhar, você quer você quer sa Aham. Aham. Claro, claro.